هو أنا وهي بس، يعني ما فيش حد تاني، إحنا 2 آآ، وهي الكبيرة على فكرة، أنا أصغر منها، وهي الكبيرة و وأنا كنت باعتبرها زي أمي يع بدل أمي وكده، بس ال المشكلة والله مزعلاني، يعني الراجل الغلبان ده ذنبه إيه؟ ذنبه أنا مش مشيّلها الهمّ ولا حاجة على فكرة يعني، أنا برضك عارف يعني إيه واحدة
إمم. أيوه. فاهماك طبعًا، إمم. والله أنا فاهماك، فاهماك.
آه، عارف واحدة يعني إيه في في راجل راجل وفي عصمة راجل وكده، وما تقدرش تتصرّف غير بأمرُه وكده. أنا عارف إن جوزها طيّب والله، حتّى لو طَلَبِت منّه مش هي مش هيعترض لأن هو على فكرة جوزها نفْسُه بيحب أبويا، بيحبُه جدًا، أبويا ده عمل معاه جِميل كبير يوم ما جِه يتجوّز خفِّف عنّه حاجات كتير، وما طلبش منّه الطلبات اللي اللي اللي أي أب بييجي يطلبها من من عريس جاي متقدم لبنتُه، قال له: "الدهب اللي أنت عايزُه يا ابني، اعمل العيشة اللي أنت عايزها، اعمل الشقّة اللي ت تكفّيك." فأنا عارف إن الراجل ده بيحبُه، و وأختي ديَّة لو طَلَبِت لو طَلَبِت منّه إن هو تيجي تقعد معاه شويّة مش هيتأخر، آآ، وأنا غصبٍ عنّي بقى أنا مشغول وعندي شغل، وعندي ولاد، ما بين نارين. عارفة بقى الواحد كده لمّا يبقى متحيّر ما بين مسؤولياتُه في البيت ومسؤولية عيالُه وشغلُه، ومسؤولية أبوه؟ أنا عارف إن أبويا ده في رقبتي وعيالي في رقبتي، فالواحد ممزّق، ممزّق والإحساس ده قاتلني، ومش لاقي حد يساعدني، أختي أعمل معاها إيه مش عارف، آه ويمكن بقى هو ده اللي مسبِّب الخلاف بيني وبينها.
إمم. ما شاء الله. أيوه. ما شاء الله والله. إمم. فاهماك طبعًا. أيوه، طبعًا فاهماك، آه، آه. الله يعينك.